Ya, yok, yok, hiç yoktu. Ne kamp deneyimim oldu ne bir şey oldu. Diyorum ya, gerçekten annem ve teyzemin sussunlar diye gittiğim bir çadır kampıydı. Bir
<chuckles> Ama sizin hayatınızda bambaşka perspektif, bambaşka bir hobi de diyebiliriz artık. Çünkü eminim kamp malzemeleri almaya başlamışsınızdır yanınıza.
Ben o Hı hı. Ya, tabii bak, ben o çadır kampına gittikten sonra tatil kavramım değişti. Tatil kavramı dediğim çimentoyla yapılmış dört duvar arası olmamalı. Hiçbir otel beni artık bana şu anda da yine aynı şeyi düşünüyorum, cazip gelmiyor. Otel kampları iyi bir şey değil. İnsan doğada olmalı, farklı bir şey olmalı. Zaten evde dört duvar arasındayız. Ne fark etti bizim için? Ne anladık? Yani
Hı hı. Oteller. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Peki daha önce yaptığınız, ailece yaptığınız tatillerle bunu ııı, f f tam olarak farkı ne? Dört duvar arası doğanın içinde olması okey. Biri öyle biri öyle ama bunun dışında n n ne var mesela? Günlük hayatınızda ne farklı?
Ye

Ya, şey, eee, gece cırcır böcekleriyle uyuyup, sabah kuş sesleri ile rüzgârın ağaç hışırtıları uyanmak mükemmel. Dalga sesleriyle... Çok, çok farklı bir şey. Eee, yani gerçekten herkesin hayatında 1 kere deneyimlemesini isterim. Benim ilk gidişim gibi. Ya, git, ölmezsin 1 gecede. Ya, 1 gece kal, 2 gece kal. Kendine bir 2-3 gün bir şans ver ama herkesin bu duyguyu yaşamasını isterim kısacası.
Hı hı. Doğru söylüyorsunuz. Hı hı. Evet. Doğru k Çok güzel ifade ettiniz, çok güzel bir sohbetti. Gerçekten, eee, bunu dinleyen herkes denemek isteyecek. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum.

Size hitap etmedi belli ki.
Yok ya, z bunaldım küçücük daracık üst üste e olmadı hiç. Çadır mükemmeldi ya. Çok güzel.
Hı hı. Peki, her sene gidiyorsunuz, artık devamlı müşterisiniz, diyebilir miyiz? Orada arkadaşlarınız, işte, işletmeyi tanıma vs. yani böyle bir aile durumu oluşması, böyle her yaz onu bekleme gibi bir durumunuz var mı?
Aynen öyle. Hı hı. Ya, eee, çocuklar da, biz de dört gözle resmen iple çekiyoruz o tarihin gelmesini. Eee, bir de çadır kampı geniş bir alan ama o kadar çok müdavimleri var ki belki böyle 20 yıldır sabit bölmeler var kı çadırını kurabilecek.
Hı hı. Hı hı. Nerede olduğunu sormamda sakınca var mı bu arada? Edirne'de. Hı hı.
Edirne'de, Edirne'de. Hı hı. Yani o bölmeler var, diyorum ya. Her bölmenin artık böyle resmî olmayan sahipleri olmuş. Ada insanlar o kadar müdavimi ki oranın herkesin yeri belli ve de birbirine saygısından kimse onun yerine gidip kurmuyor. Herkes kendi yerine guruyor kuruyor yazın başında. Üüü, 3-4 ay kalıyorlar. 5 ay kalan var zaten orada. Böyle 1 haftalık 2 haftalık değil. Artık böyle komşuluk falan da var orada. Herkes birbirine
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Harika. Hı hı. Peki denizi nasıl? Yani, imkânları nasıl? Orada 1 ay kalıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz gün içinde? Şehre uzak dediniz ilk anlatırken. O kadar, hani, alışverişe hemen çıkıp gidemiyoruz, dediniz. Denizi güzel mi? Çevrede akşamları, hani, bir dolaşmak isteseniz, dolaşabilecek bir yer var mı? Çarşısı, küçük, böyle, pazar gibi yani...
He he. He he. He he.